Nah, pada saat itu tuh, mmm, cowok itu bilang, mmm, "Kalau misalkan motornya didorong aja gimana?" Eee, yang di-step-lah ya bahasanya yah? Iya didorong itu kan. Nah, kebetulan itu aku enggak bisa, mmm, nge-step karena kan itu juga harus, em apa ya, menjaga keseimbangan ya? Aku enggak bisa gitu. Terus kebetulan juga pom bensin dari situ masih 2 km-an lagi gitu. Terus
Mhm. Betul. Iya. Oh, ada pom bensin sekitar ya, Kak, ya? Heeh.
Iya, sekitar, tapi masih sekitar 2 km-an lagi gitu. Iya. Terus udah gitu, eee, dia ini berinisiatif untuk menelepon temannya gitu, si cowok ini. Lalu, eee, apa, telepon gitu kan kayak, "Bisa enggak minta tolong ke sini," katanya, "Ada ada ba ada minta perlu, perlu bantuan." Kayak gitu. Nah pada akhirnya emang si temannya ini datang ke situ naik ojek online gitu.
Iya lumayan atuh ya, heeh. Mhm. Oh, tunggu, Kak, bentar nih, Kak. Dia minta bantuan ke temannya, tapi temannya datang pakai ojek online? Enggak bawa motor nih, Kak, eee, temannya?
Kalau bawa motor, iya gimana, kan nanti masa tiga motornya? <chuckles>
Oh, tuh motornya tu oh, dia sendiri bawa motor ya, Kak, ya? Jadi si cowok yang datang bantu Kakak ini ternyata dia tadi juga naik motor, terus dia ngelihat Kakak kayaknya ada masalah, dia berhenti dengan motornya ya? Oke. Aku kira tadi dia jalan kaki, Kak. <laughs>
Iya. Si cowok itu bawa motor. Betul. Iya. Enggak enggak. Dia naik motor juga. Nah
Oke. Berarti dia minta bantuan temannya supaya datang, eh, u jadi, eng jadi t aku dapat gambaran berarti nanti 1 yang cowok 1 bawa motor, 1 cowok lagi ngedorong ya?

Oke oke oke. Nah waktu itu gimana tuh Kak? Kakak masih was-was, atau sudah agak tenang atau masih ada pri pikiran waspada nih Kak? Gimana tuh Kak?
Mhm. Mmm, pada saat itu aku udah tenang sih, karena kayak aku emang, e berpikir bahwa mereka ini emang niat membantu aku, karena kayak, nggak mungkin ya kalau misalkan emang nggak mau membantu tapi kayak, sampai nelpon temannya, kayak gitu. Jadi, aku di situ udah kayak, "Oh, ya udah ini kayaknya emang niat mau membantu" gitu, dan aku juga udah nggak was-was lagi, udah nggak apa ya udah nggak berpikiran buruk sama orang itulah gitu. Jadi aku kayak, udah mikirnya pengen, ya udah mikirnya juga pengen cepet-cepet sampai pom bensin, gitu.
Oke, iya. Udah udah nggak terlalu waspada ya Kak ya? <snorts> Oke, heeh. Ah, akhirnya itu sampai di pom bensin jam berapa itu Kak? Atau 20 menit kah, atau <snorts> dari sejak Kakak mogok atau gimana tuh Kak?
Eee, pada saat itu aku juga nggak lihat jam ya kebetulan, karena emang benar-benar fokus aja pengen cepet-cepet sampai di pom bensin gitu. Nah setelah itu tuh pas telah sampai pom bensin itu, eee, ternyata, eee, kan jadi motor yang aku pakai itu ke apa, kebetulan bahan bakarnya Pertamax ya. Nah pada saat itu habis ternyata di situ kosong bahan bakar Pertamax-nya. <chuckles> Iya, nah sebe
Oke. Mhm. Astaga! nggak ada lagi ya Kak ya? <laughs> Pas nyampe pom bensin ternyata Pertamax-nya habis. Tapi nah gimana tuh Kak apa, ada bahan bakar yang lain seperti Pertalite atau tetep harus cari Pertamax nih Kak, gimana nih Kak?
Iya bener. Sebenarnya di pom bensin itu pun ada Pertalite, cuman aku tuh pada saat itu, ragu ya, untuk kayak mengisi Per Pertalite gitu karena emang sudah terbiasa pakai Pertamax gitu, walaupun emang sebelumnya, eee, apa namanya, bensin kosong gitu kan, tangkinya kosong cuman aku emang nggak en nih gitu, buat diisi Pertalite gitu. Jadi aku kayak, minta tolong lagi ke orang itu kayak "hmm, Mas boleh nggak kalau misalkan bantuin dorong lagi sekitar 1 kilometer" kan 1 kilometeran lagi masih ada pom bensin gitu Kak, kalau misalkan
Pertam mhm. Pom bensin Pertamina atau pom bensin swasta nih?
Iya Pertamina Pertamina.
Oh, berdekatan ya Kak ya ternyata pom bensinnya, Pertamina?